Ừm, bạn ơi, dạo gần đây á thì mình đàng đang gặp một cái tình trạng khó khăn trong cái việc mà tập trung á, và hay trì hoãn mỗi ngày á. Mình biết á là mình cần làm gì nè, danh sách, á, việc thì có và nhưng khi mà bắt tay vào làm ấy thì đầu óc cứ, ờ, dễ bị kéo đi chỗ khác à, cứ hứa với bản thân là làm xong rồi nghỉ nhưng cuối cùng á lại nghỉ trước rồi làm sau. Rồi nhưng những nhất là những cái lúc mà mình cần làm việc nè, vào buổi sáng này kia, thì mình, gọi là, ờ, cũng có lúc á là mình làm được, nhưng mà cũng có lúc là trong đầu mình suy nghĩ, ờ, thì mình, gọi là, lướt Facebook một xíu rồi mình có thể là tiếp tục, ờ, làm nè. Và đôi khi á nha, ờ, trong não mình nó cứ, gọi là, có một cái suy nghĩ là "Ờ, thôi đi để sau làm từ từ cũng được, còn nhiều thời gian mà." <laughs> Bởi vậy, có những cái suy nghĩ đó thì, ờ, nó làm cho mình, gọi là, ừm, cứ trì hoãn mỗi ngày luôn, tức là mỗi sáng đều như vậy. Và cái tình trạng này, ờ, là nó kéo dài cũng rất là lâu rồi, và mình luôn luôn hứa với bản thân nhưng mà thực sự thì mình không thể nào mà cải thiện được, tại vì mình rất là khó tập trung á bạn. Thì hông biết là có cái, ờ, lời khuyên nào cho mình để mà có thể là, ờ, giảm bớt cái tình trạng này không bạn?
Mình hiểu, mình hiểu. Ừm, ra vậy. Ừm, hiểu, hiểu nha. Ừm vậy mình hiểu. Vậy hả bạn? Ừm. Thiệt sự, mình hiểu, hiểu. Ừm, thực ra là cái vấn đề của bạn á, nó hông phải chỉ có mình bạn gặp phải đâu và mình nghĩ rằng là cũng sẽ có rất là nhiều người ở ngoài kia á, gặp phải cái tình trạng như bạn luôn, ừ, hay bị trì hoãn ở trong công việc, đúng hông? Rồi là cứ để mọi thứ nó nó nó trôi qua một cách, ưm, nó nó vô định như vậy, xong đó lại, ừm, bạn mới quay lại cái công việc, mà khi mà quay lại công việc thì gần như là bị mất hứng á. Nên là mình rất là hiểu cái cảm giác của bạn ngay lúc này luôn, nhưng mà hông sao đâu, mọi thứ nó đều sẽ có cách giải quyết. Mình rất là <smacks lips> rất là ngưỡng mộ bạn vì bạn một phần nào đó đã nhận ra được cái vấn đề này, nhưng mà điều quan trọng hơn hết là mình phải tìm cách để mà xử lý vấn đề này thôi. Nhưng mà cho mình hỏi á là, ờ, hồi nãy bạn có kêu á là thường á, buổi sáng thì bạn trì hoãn á, vậy á thì những cái thời điểm khác nha, thì bạn có gặp phải cái sự trì hoãn này hông? Ừm.
Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. Ừm, có đó nha, vào buổi chiều nữa á nha, những cái lúc mà gần mà, ờ, tầm khoảng là 4:00 là 3:00 chiều á, thì lúc này á thì đầu óc mình, gọi là, kiểu như là, mình đã, gọi là, khá là mệt và, à, những cớ việc mình thực sự là lúc đó thì mình biết có việc cần làm và phải làm cho xong mà mình cứ trì hoãn. Tức là khi mà ví dụ như là mình dự định là 4:00 là mình làm, nhưng mà gần bốn giờ hoặc là, ờ, 4:00 luôn mà mình cứ lướt Facebook, rồi mình nghe một bài nhạc hoặc là mình lướt TikTok thì mình trong đầu mình tới lúc đó mình cứ nghĩ: "Ồ, cái việc này thì làm xíu là xong thôi, mình cũng không cần chuẩn bị." Nhưng ma mà càng ngày nó càng xa vời đi, cái giống như là thậm chí là 4:30 luôn á r mà mặc dù m mình vẫn chưa làm. Khi mà đến, gọi là, gần tới hạn á, thì mình mới bắt đầu tay vào làm, kiểu như là nước tới chân mới nhảy á bạn, <laughs> kiểu như vậy.
Mình hiểu, mình hiểu. Ừm, ra vậy. Ừm. Hiểu, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Cái cảm giác đó nó cũng rất là thường xuyên gặp luôn, đặc biệt là dễ cuốn vào những cái trang mạng xã hội, và những cái trang mạng xã hội này nó tạo ra một cái sự kích thích nhẹ á, ơ, trong não bộ, nó làm cho mình bị cuốn theo đó bạn, nó cũng là một cái điều mà cần phải lưu ý. Nhưng mà cho mình hỏi là hồi nãy bạn có kêu là gần như là cả một ngày trời bạn luôn gặp phải cái trình nặng trì hoãn này, nhưng mà cho mình hỏi là cái công việc của bạn nó cụ thể là gì? Và, ờ, bạn thường xuyên phải suy nghĩ hay là cái cái nh nhóm công việc của bạn á, nó có quá áp lực hông? Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm, công việc của mình á, thì thật sự là nó không áp lực, tại vì mình làm hành chính và văn phòng á bạn, thì mình phải là soạn báo cáo nè, viết báo cáo mỗi ngày và đôi khi là phải là nhập liệu nữa, dữ liệu cho, ờ, file Excel á. Ơ, nhưng mà cái công việc này á, thì nó, gọi là, không có áp lực nhiều và yêu cầu về, ờ, thời hạn nó cũng không có, gọi là, quá là gắt đi, tại vì đôi khi á là ví dụ như là buổi sáng thì mình sẽ có thời gian, gọi là, ờ, từ 4 tiếng đồng hồ đi, đó, từ 7:00 nè cho đến 11:00 là mình phải nộp báo cáo này kia. Thì lúc mà bảy giờ thì mình thấy là còn rất là sớm này kia, mình cũng, gọi là, ờ, chơi Facebook, TikTok một xíu, kiểu vậy là mình trì hoãn xíu, nhưng mà đến khi mà là vào làm luôn á nha, thì mình cũng, gọi là, bị mất tập trung nữa, kiểu như là, ờ, đang làm một xíu cũng được nửa, được một à, 1/4 quãng đường rồi, cái mình, gọi lại là, ờ, mệt quá cái mình nói là: "Thôi, giờ lướt Facebook hoặc là nghe một bài nhạc một xíu nữa rồi lại làm." Chứ ly lặp đi lặp lại, ơ, hoài như vậy đó bạn.
Ừm, vậy hả bạn. Mình hiểu. Có vậy thôi Ừm. <laughs> Ừm, đúng rồi. Ừm, mình hiểu, ơ, h tức là nó hông phải quá là là gắt để mà bạn phải tập trung vào cái đó trong một khoảng thời gian dài, đúng hông? Ờ, bạn, bởi vì cái tâm lý, gọi là, ừm, nó dễ quá mà, nó đâu có áp lực gì đâu, xong rồi là làm một chút là xong á, thành ra là bạn cũng sẽ ỷ lại cho cái khoảng thời gian bản thân mình nhiều hơn cho cái việc mà giải trí, và thành khi mà giải trí rồi thì thì dễ bị cuốn vào, cho nên là mình rất là đồng cảm với bạn trong cái vấn đề này đó, ừm. Đó không phải là chỉ có một mình bạn đâu, nhiều khi là cái nhóm công việc, cái đầu công việc nó quá dễ với bạn xong rồi bạn cũng hông thấy cái gì đó mà nó nó nó nó quá quan trọng á, thì thành ra là nó cũng sẽ rất là dễ để cho bạn bỏ quên đi cái nhiệm vụ của của mình trong cái thời điểm này, hiền n nó cũng hông hẳn là là là lỗi của bạn đâu, nó chỉ là cái cái cái d do cái đầu công việc thôi á bạn. Ừm, cho nên bạn cũng đừng có quá lo lắng nữa nha bạn, ừm. là cho mình hỏi thêm á là, ờ, ngoài cái việc mà bạn dùng những cái trang mạng xã hội lướt điện thoại ra thì có cái điều gì đó khác hơn để mà làm cho bạn thường xuyên phân tâm nữa hông? Ừm.
Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. Đúng nha. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. À, mình hiểu. Ừm. Ừm, mình nghĩ đó là những cái thông báo điện thoại này kia đó bạn. Tức là khi mà mình như mình vào làm rồi nhưng mà cái thông báo điện thoại, ví dụ như là thông báo từ TikTok nè, hoặc là Facebook này kia thì nó cũng làm cho mình phân tâm rất là nhiều luôn. Ờ, kiểu như là, thấy cái thông báo đó cái, ơ, mình cũng mình đang tập trung làm mà mình chợt nhận ra là, ờ, mình làm quá lâu rồi, cái mình cũng tự trong đầu mình suy nghĩ là, ừ, thôi nãy giờ làm cũng nhiều rồi, bây giờ thì, ờ, ờ, lướt Facebook một tí chẳng hạn, kiểu như vậy, là thì việc đó nó cũng trì hoãn cho mình rất là nhiều. Và đôi khi á là mình tập trung vào đó, mình, gọi là, mình lướt Facebook nhiều quá cái mình quên đi công việc luôn, khi mà thời hạn sắp tới thì mình lại cuống cuồng lên mình làm.
Ừm. Rồi, đúng rồi, hiểu. Ừm, rồi, rồi, rồi. Là vậy. Ừm, ra vậy, tức là cái, ư, phi cái cái cái thông báo của một số những cái cái trang mạng xã hội nó cũng làm ảnh hưởng tới, dù rằng là bạn không có xem đâu, nhưng mà nó nó thông báo một cái thì bạn cũng sẽ nhìn qua nó, đúng hông? Và nó cũng sẽ chà làm cho bạn sao nhãng cũng như là rất là dễ để mà bạn cầm điện thoại lên và bạn bị đắm chìm vô đó. Ồ, thì, ờ, hông biết rằng á là cái công việc của bạn thì nó có kéo dài qua ngày hôm sau hông? Hay là cái đầu việc của bạn á nó chỉ tập trung vào 1 ngày thôi, và sáng tới chiều là xong rồi là mình qua ngày hôm sau mình có cái đầu việc khác hả bạn? Ừm.
Ừm. Đúng nha. Ừm. Ừm. Công việc của mình á thì, à, tùy tùy bữa nha, có bữa thì buổi sáng hoặc là buổi trưa phải thấy xong là buổi tối trong 1 ngày, thì kiểu như vậy. Nhưng mà có những lúc á thì có thể là để qua ngày hôm sau, tại vì, à, cái thời hạn nó không có, gọi là, cố định. Tức là sếp giao báo cáo bắt mình thì là rồi hoàn thành đó, thì mình cứ dựa vào cái lời của sếp nói, ví dụ như là sếp bắt là sáng hôm sau phải hoàn thành thì sáng hôm sau mình mới hoàn thành thôi, với là thực sự là nó cũng hông cố định một thời gian nào á bạn.
Ừm, mình hiểu. À! Thì ra vậy, ra vậy. Ồ! Hiểu, hiểu. Ừm, tức là bạn cũng sẽ, ừm, dựa vào cái thời hạn mà sếp giao, xong rồi bạn cũng sẽ, à, dựa trên đó mà làm việc, đúng hông? Ồ, nhưng mà mình hỏi một cái nữa là khi mà bạn gặp cái tình trạng này, nó có ảnh hưởng quá nhiều tới lại cuộc sống của bạn, ảnh hưởng quá nhiều tới lại hiệu suất và làm việc, ừm, của bạn trong quá trình làm việc hông bạn? Ừm.
Ừm, đúng rồi đó. Chính xác luôn. Ừm. Cũng có đó bạn ơi, có lần á thì mình, gọi là, mải mê trì hoãn á này kia thì tới mà, ờ, cái thời hạn n nộp b báo cáo, nhưng mà mình, gọi là, làm không kịp, rồi lúc đó thì mình cũng bị khiển trách và phải viết kiểm điểm nữa. Nói chung á là cái việc mà trì hoãn này á thì không chỉ trong công việc đâu, mà đôi khi á là những cái việc nhà của mình á, mình cũng trì hoãn đó nha. Ví dụ như là trì hoãn việc, ờ, nấu cơm nè, đôi khi giặt đồ nữa thì mình cũng trì hoãn và, à, đến lúc mà mình hết đồ mặc rồi thì mình mới bắt tay vào làm á, kiểu như vậy luôn á.
Ừm, ra vậy, ra vậy. À! Hiểu. Bởi vì vậy cho nên là nó cũng là một cái thói quen cho bạn, đúng hông? Đã cũng ra nó nó đã, ừm, nhiều lần như vậy rồi, ờ, nhưng mà hông biết là bạn có thử những cái phương pháp nào để mà tránh trì hoãn trước đây chưa? Ừm.
Ừm. Đúng nha! Ừm, trước đây á thì mình cũng có thử gọi là viết, gọi là, danh sách làm việc đó bạn và đặt giờ làm việc, nhưng rồi á là, ờ, tự nhủ là là 10 phút thôi nhưng mà đôi khi á, mình cứ ỷ y là thời gian còn nhiều và cái việc mà lướt mạng xã hội này kia thì nó rất là làm cho mình bị cuốn vào. Ví dụ như là mình đang lướt mà tới thời hạn rồi nhưng mà, ờ, mình đang ví dụ như mình đang xem bộ phim hay đi, nhưng mà tới giờ rồi cái mình không có kiềm lòng được, cứ mình cứ nghĩ là ôi thôi lố 5 phút nữa hoặc là lố 10 phút nữa chắc cũng không sao, còn nhiều thời gian mà. Nhưng mà dần dần á thì nó làm cho mình, gọi là, ờ, bị, ờ, trễ hạn, kiểu như là vậy kiểu như vậy luôn á.
Ừm, làm sao bạn? Ừm, mình hiểu. <laughs> Hiểu. Ừm, ra vậy. <laughs> Ừm, vậy thì tính ra là bạn cũng đã mình rất là là là là là, ừ, rất là là hiểu và đồng cảm cái vấn đề của bạn luôn, và cũng rất là may luôn á, cũng rất là mừng vì ít nhất gì nha, bạn cũng chia sẻ với mình vì điều này, cũng như là bạn cũng đã nhận ra được những cái nó nó nó không có đúng khi mà bạn trì hoãn một thời gian dài như vậy. Khi mà bạn nói rằng là nó cũng sẽ ảnh hưởng tới một phần nào đó tới lại cái chất lượng công việc của bạn á, thì mình cũng sẽ có một cái số cách để mà hy vọng rằng là bạn cũng sẽ áp dụng. Ờ, cách đầu tiên á thì mình nghĩ rằng là bạn nên có một cái khung thời gian cố định, ở trong cái khung thời gian cố định này á thì bạn sẽ đặt ra nó cho một cái nguyên tắc luôn, ví dụ như là buổi sáng, đúng không? Thay vì á là bạn cứ chơi rồi là bạn khi nào hoàn thành xong thì xong, không xong thì mình cũng lướt điện thoại thì nó cũng hơi bất định, thì bạn cũng có thể chọn lấy một khung giờ mà bạn làm việc hiệu quả nhất, ví dụ như là từ 8:00 đến 9:00 nè, hoặc là 9:00 tới 10:00 nè, đó, thì một cái khung giờ nào bất kì, bạn chọn một khung đó. Sau đó thì, ư, bạn dồn hết tất cả những cái công việc của của của sáng ngày hôm đó, bạn làm trong cái khung giờ đó thôi. Và trong cái khung giờ đó thì bạn không có đụng gì tới bất kỳ một cái nguồn cơn gây xao nhãng nào đó, ví dụ như cái điện thoại. Rồi bạn cứ tập trung làm hết cái đầu việc nó trong khoảng thời gian buổi sáng ngày hôm đó, rồi sau đó thì bạn cứ tự nhủ rằng là xong cái thời gian này thì mình cũng có thể chơi được, đó. Cho nên là nó cũng sẽ một phần nào đó nó làm cho bạn một cái thói quen á, khi mà tới giờ đó thì bạn sẽ ngồi xuống làm việc chứ bạn hông có sẽ tập trung vào những cái phương pháp những cái cái cái cái công cụ sao nhãng khác. Thì bạn biết bạn có thấy là cái phương pháp này nó ổn với bạn hông? Ừm.
Ừ. Đúng nha. À. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, mình nghĩ là cái phương pháp này cũng ổn đó để mình có thể là thử xem sao. Và đôi khi đó nha, mình còn bị một cái thói quen đó là, ờ, khi mà mình, gọi là, lúc nào mà mình mệt quá hoặc là mình, gọi là, mình làm nhiều thời gian đi, ví dụ như là mình làm liên tục 1 giờ đi cái mình cảm thấy là mình bị nản, bị chán á bạn. Thì hổng biết là có cái phương pháp nào để mình có thể là cải thiện cái vấn đề này không? Chứ đôi khi á là mình làm mệt quá như vậy, cái, ờ, ví dụ như là cái còn còn nhiều thời gian để mình làm việc khác nữa nhưng mà mình cứ mệt quá mình thôi mình không làm luôn, kiểu như, mình trì hoãn tới chiều luôn, ví dụ như vậy đó. Ví dụ như là mình có 2 việc vào buổi sáng nhưng mà, ờ, mình tập trung vào 1 việc đầu tiên rồi, cái xong cái tới việc thứ hai mình không còn sức nữa, mình mệt quá, cái mình trì hoãn nó luôn, thường là như vậy đó bạn.
Ừm, đúng rồi. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. À. Mình hiểu. À, ra vậy. Thì thực ra là cái này nó cũng là một cái tâm lý rất là bình thường luôn. Ờ, nhiều khi mà làm một cái thời gian quá dài, 1 tiếng, 2 tiếng mà tâm lý con người hông thể nào mà làm việc thời gian dài như vậy mà tập trung miết như vậy được, cho nên là cũng sẽ có những cái lúc nào đó mà mình mệt mỏi á bạn. Cho nên là sẽ có một cái kỹ kỹ thuật, mà nó, gọi là, vừa, ừm, tập trung nhưng mà cũng vừa nghỉ ngơi á, thì bạn cũng sẽ đặt cho nó một cái quy tắc luôn, quy tắc, gọi là ví dụ như là bạn làm 25 phút, bạn thưởng cho mình khoảng 5 phút để nghỉ ngơi, rồi cứ 25 phút bạn thưởng cho mình 5 phút để nghỉ ngơi. Nhưng mà tuyệt đối một cái để mà hiệu quả nhất á thì bạn có thể canh giờ và khi mà canh giờ xong thì bạn phải thực hiện nó một cách rất là kiên trì cũng như rất là kỉ luật. Thì mình nghĩ rằng là cái thời gian làm việc của bạn cũng như là cái thời gian nghỉ của bạn á, bạn sẽ không phải chiếm dụng quá nhiều cũng như là cái công việc của bạn vẫn đảm bảo và mọi thứ nó vẫn sẽ hiệu quả và trơn tru, vừa cái việc mà bạn tập trung làm việc và cái thời gian mà bạn nghỉ ngơi nữa á bạn. Thì hông biết là cái cách này nó có bạn có thể áp dụng trong thời gian sắp tới được hông? Ừm.
Ừm. Ừm. Ôi, thì ra là vậy á hả? Ừm. Ừm. Wow! Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ờ. Ừm, nghe cách qua cái cách này thì cũng rất là hay đó nha, để mình có thể là áp dụng thử xem sao, chứ đôi khi công việc của mình không trơn tru á thì mình cũng rất là mệt mỏi á nha. Ừm, mình sẽ thử áp dụng vào ngày mai liền luôn á. Cảm ơn bạn vì cái lời khuyên của bạn rất là nhiều nha.
Ừm. À. Ừm. Thì Hông có gì đâu bạn, tạm biệt!